อา อืม ค่ะ อืม ต อืม
ลมมาเลยอะครับ ลมตรงนั้นแหละครับ มันจะพัดพวกเชื้อโรค ไวรัสต่าง ๆ อะครับ ที่มัน มันมีอยู่ มันกระจายเข้ามา ใช่ เข้ามาหาเรา แล้วเราก็สูดดมมันเข้าไป ก็ทำให้การ เกิดการเป็นหวัดได้ เราก็เลยไปโทษว่าเราไปตากฝนมาเลยเป็นหวัด อา เป็นไข้ แต่ความจริงแล้วอะครับ มันไม่ใช่เป็นที่ตัวฝน มันเป็นตัวที่ เชื้อโรคที่มันมาเกาะกับฝนนะครับผม ลมพัดเชื้อโรคไปเกาะ กับฝนที่เข้าสู่ตัวเรา แต่ถ้าตอนที่เราโดนตรงนั้นน่ะมันไม่มีเชื้อโรค นะครับ เราก็จะไม่เป็นหวัดครับผม
อือฮึ ค่ะ อยู่ในอากาศ เออ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม โอ้ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคะเนี่ย ว่าจริง ๆ แล้วอะเชื้อโรคมันก็อยู่ตามอากาศเนี่ยแหละ มันอยู่ที่ว่าเราจะไปสัมผัสมันยังไง มันก็เหมือนกับอาหาร ใช่ไหมคะ ที่ถ้าตั้งทิ้งไว้นาน ๆ แล้วเชื้อโรคที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยพัดมาโดนอาหาร อาหารเราก็มีเชื้อโรคเหมือนกัน
ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ อืม ถูกต้องครับผม ครับ ครับ
ก็ อา ค่ะ ทางนี้ก็นอกจากที่จะเลือกร้านที่ เอ่อ ดูสะอาดแล้ว ดูไม่ได้แบบว่า เอ๊ย ทำแล้วตั้งเอาไว้แล้วอะ พยายามที่จะเลือกร้านที่ปรุงสดใหม่ ๆ อะค่ะ อย่างเช่นร้านอาหารตามสั่งที่แบบมาร้อน ๆ เลย คือ made to order มาให้เราเลย อย่างเงี้ยอะค่ะ หรือถ้าเป็นไปได้ ถ้าต้องไปกินร้าน เอ่อ ข้าวแกะ ซึ่งจริง ๆ อะ เราชอบเลยแหละร้านข้าวแกงอันเนี้ย เออ เพราะมันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะ แล้วเราก็เห็นหน้าตาอาหารด้วย ใช่ไหมคะ แล้วก็พยายามจะเลือกที่เขาแบบอยู่บนหม้อตลอดเวลาอะค่ะ ที่เขาอุ่นไว้ตลอดอะ ใช่ ที่เขาอุ่นร้อนไว้ตลอด ไม่ใช่แบบว่าใส่ถาด แล้วก็ หรือว่าที่เขาแบบใส่ถุง แล้วก็ผูก ๆ ผูกไว้ จริง ๆ อะ อันนั้นมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะ เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้จักวิธีการใช้ถุงที่ถูกต้องอะค่ะว่า เอ๊ย ถุงอะ คือพลาสติกอะค่ะ มันก็จะมีอีกว่าพลาสติกร้อน พลาสติกเย็น ซึ่งบางร้านก็อาจจะไม่มีความรู้ในด้านนี้
ครับผม ครับ ถูก ต้องครับ อืม ครับผม ถูกต้องครับ ครับผม ครับ ครับ ครับ ใช่ ที่เขาอุ่นร้อน ใช่ ครับผม อา ครับผม ถูกต้องครับ ครับผม ถูกต้องครับ ใช้ถุงที่ ผิดประเภทไปนะครับผม ครับ แล้ว อา ใช่ครับ แล้วมีวิธีง่าย ๆ อะไรบาง อะไรบ้างไหมครับที่ทำให้เราสามารถ
ใช่ ผิดประเภทไปอีก อืม
ทำเองได้โดยเพื่อป้องกัน อาหารปนเปื้อนได้ครับผม?